Senti, ma ehm, come ti rappresenti sulle piattaforme, i social, e pensi di essere simile a come sei in realtà o ti sei rappresentata in maniera diversa?
Allora, al giorno d'oggi mi ritengo molto aderente alla realtà su quello che posto sui social. Quando magari ero adolescente tendevo un po' a estremizzare dei concetti della mia vita per risultare un po' più, ehm, accattivante o divertente rispetto in realtà a la realtà appunto.
E quindi in che maniera si manifestava questa diversità?
Allora, beh mi capitava ad esempio andando in discoteca di continuare a me cioè am mi capitava di andare in discoteca una volta a settimana e di mettere sempre dei video in cui magari mi stavo divertendo tantissimo in cui, ehm, la musica mi piaceva poi in realtà mentre ero lì mi stavo annoiando e non mi stava particolarmente entusiasmando come in realtà facevo credere sui social continuamente.
Mh. Quindi c'era una specie di cioè, nel nel riguardare quelle cose che postavi, cosa cosa sentivi poi?
Sì. Beh, probabilmente, vedendo anche sai le reazioni di amici o conoscenti che, ehm, approvavano quel modo di fare, quell'approcciarsi a quella vita lì, ero contenta. Poi, sai, col senno di poi, non sono mai, mhmm, ehm, s gius non mi sono mai pentita in maniera importante di quello che pubblicavo sui social, pertanto, col senno di poi, dico, sì avrei potuto, magari, ehm, esagerare di meno, però non me ne pento in maniera importante.
Sì, quindi, diciamo, che, oggettivamente, lo releghi a una determinata età per cui nel senso, mhmm, non è una cosa che vorresti mettere nel nel dimenticatoio, ma f semplicemente sai che, uhm, appunto, e era l'adolescenza per cui ci interessavano cose un po' diverse e si voleva apparire in maniera un po' diversa, appunto, per una questione di uhm, non lo so, di di divisione, appunto, uhm, differente di di cosa era importante e cosa meno e di quanto fosse, ehm, diciamo, condivisa questa cosa poi di di manifestare in maniera, uhm, più, ehm, esaltante, uhm, tutto quello che si viveva, appunto, nel nel quotidiano, in discoteca, eccetera.
Esatto. Esatto, sì, diciamo che, ehm, appunto, crescendo con l'età, uhm, non mi sono mai pentita così tanto perché riconosco che c'è gente che sui social pubblica la qualunque anche, ehm, esponendosi molto di più, o l'ho rilegata a una fase della mia vita che, ogni tanto, mi ritorna in mente e mi genera sia dei ricordi positivi che, magari, qualche ricordo che sarebbe il caso di cancellare. Però non ritengo che sia il caso di, uhm, relegare tutto a, mhmm, qualcosa di, appunto, mhmm, passato e negativo.
Mh. <sighs> Certo. Ho capito, quindi non sei una di quelle che ha eliminato le foto imbarazzanti, post vecchi che che rilegge i propri commenti e si dispera dicendo: "Ma cosa stavo pensando? ah ah A cancelliamo tutto," insomma.
No, no, ti dirò che, ogni tanto, uhm, vabbè non ho mai avuto, eh, il d la necessità di pubblicare cose particolarmente imbarazzanti, cioè, ehm, quei video in cui insomma, ehm, si è devastati dopo una serata, quindi, mhmm, riguardando i vari miei profili non ho mai sentito la necessità di rimuovere qualcosa. Però ti dico, mi è capitato d mhmm, diciamo di uhm, di essere abbastanza soddisfatta di quello che veniva pubblicato.
Mhmm. Mh. Okay! Meno male insomma, è pos è molto positivo però, non sono non sono tutti de del tuo parere appunto molti tendono a a rinnegare completamente il passato invece è è giusto farci i conti, e somma, eh, anche perché magari hai sempre in realtà appunto come dicevi, ehm, pubblicato in maniera, comunque, ehm, conscia ecco, per cui mai cose troppo imbarazzanti o come dicevi appunto.
<chuckles> No, sì. Sì. Sì. Sì, non ho mai pubblicato in momenti devastanti della mia vita, ma neanche cioè sia in senso positivo che in senso negativo, cioè mhmm non mi sono mai appunto ritrovata a pubblicare video ubriaca, ma non mi sono neanche mai, ehm, ritrovata a pubblicare post struggenti dopo la chiusura di una relazione, che pensavo magari fosse con il ragazzo della vita e poi in realtà era soltanto
Sì. <inhales> o quelle quelle frecciatine metaforiche che si lan <chuckles>
Esatto, esatto e non mi è mai capitato, quindi diciamo che anche da giovane ero comunque relativamente matura come persona.
Benissimo, ma invece oggi come lo utilizzi il social?
Allora, ho, ehm, rimosso tanti social, perché quando magari ero adolescente, era l'inizio di Instagram, ma si usava maggiormente Facebook, e pertanto insomma, uhm, usavo prettamente quella piattaforma, ad oggi è una piattaforma, uhm, più per persone di un'età molto più avanzata della mia, quindi quella l'ho proprio rimossa, e quando magari mi capita di pubblicare qualcosa su Instagram tendo a pubblicare, uhm, foto di viaggi, o di piatti che magari scopro in giro, quindi qualcosa che effettivamente mi rappresenta perché va a condividere delle mie passioni.
Mh-mh. Okay. Certo, e quindi anche un modo per condividerle con gli altri tuoi, vicini, amici, eccetera o hai anche, diciamo, un pubblico più ampio di follower che che ti seguono che non conosci direttamente?
Mhmm beh, mi è capitato in realtà, sul mio profilo Instagram, di avere delle persone che non sono dei, ehm, miei diretti conoscenti, ma magari sono amici di amici, amici di mio marito e quindi insomma, qualcuno che effettivamente non conosco dal vivo, ma comunque, ehm, rimanendo sempre nell'ambito di persone che hanno dei di dei rapporti con persone a me vicine; non ho follower particolari dal dalle altre parti del mondo, perché non mi ritengo un influencer quindi diciamo che è molto basico.
Mh-mh. Ho capit <chuckles> va bene, quindi è condividere un po' quello che stai vivendo con con le persone la maggior parte le persone che conosci, ho capito, ma senti invece hai mai, trovato una situazione anche riferita a qualcun altro, che che ha, diciamo minato alla alla reputazione di qualcuno che conosci? Mhmm
Sì. sì, allora, ti racconto questo aneddoto che, vabbè, col senno di poi fa, uhm sorridere perché all'i uhm, la prendi proprio mhmm a ridere, però in quel quando succedeva faceva arrabbiare, ha creato anche tanti danni. Diciamo che nella mia città quando è uscito Gossip Girl o c'era ehm, appunto era diventato molto famosa come serie, delle persone nascoste dietro dei profili fittizi, che avevano il nome della mia città, tendevano a farsi inviare dei gossip da altre persone e andavano, a, eh, ehm edulcorarli dai nomi e dai cognomi cioè magari lasciando solo il nome e l'iniziale del cognome, andavano proprio a, ehm, uhm come si può dire, ehm, infangare le altre persone e ti dico vabbè, ad oggi fa sorridere questa cosa, però lì sul momento, insomma tanta gente si è rovinata la reputazione per dei post, neanche corredati da prove, nel quale venivano costantemente, ehm insultati, ehm, berciati di aver avuto dei comportamenti sbagliati, quando sai magari non era vero.
Somma Okay. <chuckles> Mh-mh. Certo, quindi, insomma, c'era un problema di fake news praticamente, perché, appunto, finché non sono dimostrate, ehm, possono essere benissimo non vere. Ehm, ma tu sei mai stata intaccata di persona, in prima persona, da questa cosa?
Sì, mi è capitato, ma perché, uhm, io non ho un nome molto comune e, in questa città, che è una città piccola, non c’era nessun’altra che aveva il mio nome e la mia stessa iniziale di cognome. Quindi mi è capitato più volte di finire su questi post, scoprendo delle corna, uhm, fatte dal mio fidanzato in discoteca, e tutti il bello è che tutti, anche se non ti conoscevano, ehm, sotto il post iniziavano con la chiocciola e il tag del nome. Mi sono ritrovata anche, da gente che non conoscevo, taggata sotto questi post e io cadevo dalle nuvole, dicevo: “No, vabbè, ragazzi, vi prego, che cosa sto leggendo?”. E, in realtà, mhmm cioè sì, la prendevo sul rider cioè all’inizio la prendevo molto male, perché poi, quando magari taggavano la fiamma del mio fidanzato, io prendevo, la taggavo e la insultavo, però. <chuckles>
Mh-mh. Okay. Ah, mannaggia. Oh, mamma. Mh. <chuckles> Ma scusa, ma era vero?
Eh ehm una volta è successo che fosse vero, ma io avevo già il sospetto di questa persona ,e questa pagina di, uhm, news ha dato la conferma finale, quindi sì, c'erano sia delle fake news ma alle volte andavano effettivamente a pizzicare persone con dei comportamenti scorretti.
Ho capito. Ho capito. Beh, in questo caso cioè in qualche modo ti ti ha aiu cioè il sospetto è stato cioè è svelato per cui in realtà in qualche modo sei stata aiutata ,però sicuramente che lo rendessero pubblico non è che fosse proprio che portasse proprio del piacere immagino, ecco.
No certo assolutamente no non non ha portato piacere, però ogni tanto questi post sono ancora pubblici, ogni tanto io prendo e li vado a leggere, leggo quant quanto mi infervoravo sotto questi articoli quanto mi arrabbiavo e sì.
Mh? <sighs> Mh. Ma se ti sei mai trovata faccia a faccia con questa ragazza?
<tsk> No, perché diciamo che gli insulti sotto il post dicevano già tutto. Se l'avessi mai incontrata faccia a faccia, probabilmente non sarebbero stati solo insulti, e quindi, uhm, abbiamo sempre preferito evitare. Mi è capitato poi, uhm, più grande ma quando io avevo finalmente la mia vita pacifica di reincontrarla e di neanche salutarci, cioè proprio ognuna si era fatta la sua vita, capitava mentre magari se l'avessi incontrata d un po' più da giovane anche magari sai quando di acqua sotto i ponti ne era già passata, magari mi sarebbe capitato di urlarle contro, adesso come adesso n non mi interessa.
Ho capito. Giustamente ci sta, aver passato insomma immagino, tu non sia più innamorata di quel ragazzo delle fughe.
No, ma per carità di Dio, no, no.
Proprio da tenere a distanza. Ma e invece qualche altro caso uscito su questo su questo come chiamarlo, co come come si chiamava te l'ha ah, no perché ehm ehm e era proprio il nome della città, giusto, hai detto? Perché si si usava fare questa cosa spotted tipo, una cosa del genere.
Sì, si. Sì, diciamo che era il nome S sì aveva diciamo il nome della f della città dialettizzato quindi come chiamiamo noi la nostra città con il dialetto. No, non era uno spot ed era proprio aveva l'immagine alla Gossip Girl con i c chiedeva sempre X-O-X-O, ehm, è stato visto un nome e cognome che si baciav cioè una roba del genere, quindi sì, era una pagina del genere.
Ah. <chuckles> Ho capito, ma e c'è stato mai qualche caso grave, di cosa brutta che hanno postato cioè proprio brutta brutta peggio di un tradimento?
Mhmm, no, ti direi che fortunatamente avevano la capacità di capire che era il caso non spingersi oltre. Quindi diciamo che, ehm, segnalazioni particolari non sono mai capitate, cioè magari sai una volta ogni tanto qualche post veniva corredata da foto prova però niente di
Mh, cavolo da investigatori privati proprio, foto prova. <chuckles>
Ma neanche tanto investigatori, cioè loro si facevano mandare sui i loro messaggi privati di Facebook le segnalazioni. Quindi diciamo che io ero in giro, vedevo te che sapevo essere fidanzato con una persona che si baciava con un altra, arrivava, ti facevo la foto e la mandavo, capito?
Ah-ah-ah. Certo, vabbè diciamo finché non riguarda te, è anche molto divertente, purtroppo però tu dici di no, in generale non <chuckles>
Insomma. Mh. no, perché comunque davvero re ehm, rovini la reputazione di una persona rendendola anche magari uhm, facendola passare per una persona che ha avuto le corna, come vittima quella da bullizzare, perché: "Ah guarda, s'è fatta mettere le corna e non se ne non se ne è accorta" e quindi la vittima
Mh-mh. Mh-mh. Ah, oh Madonna. Quindi ven vittimizz se s vittimizzazione secondaria proprio? Della vi
Esatto quindi diciamo che, ehm, era divertente se magari sai veniva, ehm, fatta, ehm, una segnalazione di 2 persone single che vengono viste insieme e si sa: "Ah, starà nascendo l'amore". Ma quando poi si va a creare ad hoc un triangolino apposta per, uhm esatto, non è più divertente perché ah, poi dopo spesso come ti dicevo non erano neanche, uhm, v vere queste segnalazioni e tante coppe sono state distrutte per delle segnalazioni che potevano tranquillamente non essere fatte, oppure essere fatte in maniera diversa.
Mettere zizzania. Certo, quindi sono scoppiati molti fidanzamenti che magari sarebbero arrivati non lo so, al matrimonio, tut distrutta tutta una generazione diciamo.
Sì sì ma di l'un l'uni Diciamo che il caso più eclatante è stata una persona che è stata definita gay ed era fidanzata con una ragazza, e ha fatto sì che questa relazione che era in piedi da 6 anni, finisse.
Ah, cavolo. Pensa te, eh, questo è veramente grave. Si. Bisogna stare attenti a fare i furbetti. Comunque <laughs> comunque ti ringrazio molto per aver condiviso con me questa questa cosa Gossip Girl della della tua città e e niente, è stata una conversazione molto divertente.
Eh sì. <chuckles> Grazie a te e a presto. Buona giornata.